بالضبط، بيأ بي بي يعني أنا باتحكّم في نَفسي ب ب متعوّد على كده من وأنا صغيّر، لإني أنا دايمًا شايف إن الزعيق الغضب بيب الطرفين خسرانين، تمام؟ ففكرة إن أنا
إمم. بالضبط أيوه فاهمك، آه اللي هو مش مش بس أنت اللي خسران بقى، أو الشخص اللي قدامك خسران بأنّه اتزعّق له، لأ أنت كمان بتفقد أعصابك أوقات أو أيًا يكن التأثير بتاعها يعني.
ده حقيقي. ده حي بيأثّر على على مودي وعلى نفسيّتي، وكمان بيبقى فرصة إن أنا أغلط يعني عالية مع الغضب، ب ب بيلغي التفكير، فاهم قصدي؟ فأنا بالنسبة لي لأ، آآ الموضوع مش في إن أنا أزعّق أو إن أنا أدّي أوامر مباشرة لازم تتنفذ، لأ أنا أ لقيت إن أكتر حاجة تساعدني في الموضوع دَوَّة اللي هو إيه القوانين، دلوقتي في الشغل أ
بالضبط. أيوه بالضبط. فاهمك أيوه آه. إن أنت تحط قوانين يعني للموظفين بتوعك أو للناس الteam ال بتاعك يعني.
وحتى ما يعني ما باربطهاش بيَّ أنا، أنا دايمًا باربطها أصل قوانين الشغل واضحة عليَّ وعليك، فأنا دلوقتي قانون الشركة بيقول كذا، ال الشُغلانة دي لازم تتعمل بالطريقة الفُلانية، الوقت نَفسه المتاح كذا، فبالتالي أنا لمّا أطلب منك أنا مش باطلب منك نوع من أنواع التكدير ولا نوع من أنواع فرض السيطرة. أنا باطلب منك عشان قانون الشركة.
آه، يعني أنا أنا عايز بس شُغلي يبقى كويس، لكن مش معناها إن أنا باكدّرك أو باوجّهك في حتة أنت مش عايزها يعني.
بالضبط. بالضبط، فأنا أول فترة بالنسبة لي كانت صعبة شوية عشان هُم عارفين إن أنا بطبعي شخص وَدود واجتماعي، مش مُتخيّلين إن أنا ممكن أ أ آآ، أنفّذ آآ، نوع من أنواع العقوبات، فأنا أول اجتماع وضّحت لهم يا جماعة إحنا برضو صحاب وحبايب، بس هي الفكرة كلّها إن أنا دلوقتي زي ما أنتم مطلوب منكم مهام وظيفية معيّنة هتتكافئ لمّا تعملها أو هتتجازى لمّا ما تعملهاش، أنا مطلوب مني كذا، فأنا لمّا باطلب منكم حاجة معيّنة
ممتاز آه. العقوبات أو التهديد. طب وكانوا بيواجهوا ده إزاي أو بتشوف رد فِعْلهم إزاي، وكانوا بينفذوا ده والّا لأ؟ كنت بتتصرف إزاي و
هاقول لك، هاقول لك، أنا أ مع أول اجتماع وضّحت ده، إن أنا لمّا هاطلب حاجة معينة آآ آآ، من مهامي الوظيفية كمدير ال ل لمّا أطلب ده، ده ده مطلوب مني، وأنا برضو عندي مُديرين، لو ما اتنفّذش أنا نَفسي هاتعاقب، فد شرحت لهم ده
وقتها برضو، آه. آه، يعني اللي هو الموضوع يتطبّق عليك قبل منهم.